Ừm, thật ra thì cái lúc mua á bạn, mình rất là vui, tại vì mình mua được cái món đồ mình thích mà, à, nhưng mà đến khi mà mình nhìn lại cái tủ đồ của mình nó có nhiều cái đồ mà mình chưa xài tới quá, nó có nhiều cái đồ mà linh tinh vặt lặt vặt quá mà nó, ơ, gọi là, mình ít xài đó, ờ, đó thì lúc đó mình mới bắt đầu là mình có cái cảm giác, gọi là, dày vò, mình cảm giác áy náy, ờ.
Ừm. Ờ, đúng đó ha. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Nghe thấy thương quá à. Thực sự người phụ nữ nha, cũng cần có những cái khoản để mà tự thưởng cho mình thiệt, nhưng mà đôi khi á nó nằm ở một cái mục, ờ, ở cái mức, gọi là, hơi quá đó thì nó sẽ tạo cho mình cái cảm giác, gọi là, ờ, hối hận sau khi mua. Cái cảm giác mà vui vẻ á, nó thoáng qua thôi, nhưng mà cái sự hối hận sau đó thì nó lại dài quá đi. Cho nên mỗi lần mà bạn mua mà bạn mắc phải cái cảm giác là hối hận mà tiếc tiền vậy đó, mình thử mình cũng ghi lại đi bạn. Mình ghi lại món đồ nè, món đồ ví dụ như là món đồ là, à, túi hàng hiệu LV đó, món đồ này mua xong cảm thấy là cảm giác là hối hận, tiếc tiền, không cần thiết. Đó, ví dụ vậy đi, á, thế sau đó khi mà bạn, ờ, ừm, đã có những cái ghi chú vậy rồi đó, thì khi mà bạn gặp những cái món đồ nó mang cái tính chất tương tự như vậy, bạn có thể mở ra để mình tự nhắc bản thân mình là mình đã từng có những cái khoảnh khắc mà mua những món đồ như vậy rồi, nhưng mà nó hổng có vui vẻ kéo dài được lâu đâu mà cái cảm giác sau đó á là nó hối hận nhiều hơn. Đó, thế mình thử ghi chép mấy cái ý nhỏ nhỏ vậy thôi á, bạn thấy được hông?
Đúng, ừm. Hơi lố, đúng hông bạn? Ừm. Đúng rồi. Đúng, đúng. Ừm, ừm, sao? Yeah. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, sao nữa? Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ô kê. Ừm. Cái này hợp lý vậy ta, ừm, mình thấy cái này cũng rất là hay á bạn, mà bạn toàn là gợi ý cho mình rất là nhiều cái cách hay mà cái cách này á thì mình thấy nó mình rất là tâm đắc luôn. Tại vì khi mà mình đã có thể, gọi là, nhận biết được cái cảm xúc và ghi chú nó lại rồi đó thì, ờ, ưm, đương nhiên nó sẽ, gọi là, khắc sâu vào trong cái tiềm thức của mình hơn. À, thì giống như bạn gợi ý cho mình vậy đó, ờm, mình sẽ gặp những cái món đồ nào mà nó tương tự như vậy á, nó cũng làm cho mình có thể sực nhớ lại là, ờ, mình đã từng có cái cảm giác đó rồi. Đúng, mình đã từng có cái cảm giác đó rồi, áy náy, khó chịu, gọi là, cảm giác là, gọi là, tiêu hoang, tiêu lãng phí đó đó, thì đương nhiên là mình có thể cân nhắc lại cái vấn đề là, ờ, mình có nên chi cái khoản đó hông. Ừm, cách này rất là hay. Ừm.
Ừm. Ừ. Ừm. Đúng rồi đó bạn. Ừm, được nhắc nhở đó ha. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Có lý ha. Thêm cái mẹo cuối cùng nữa nè. Bạn thử lập một cái danh sách, gọi là, muốn mua thôi và mình cứ xem đi xem lại mỗi tuần đi. Và khi mà mình xác định là món đồ này sau rất là nhiều thời gian mà mình vẫn nằm ở cái trạng thái đó là muốn mua và cần mua đó thì mình hãy quyết định mua. Tức là mình ở một cái động thái đó là trì hoãn trước khi mua đó bạn. À, mình sẽ xem xét một cái món đồ thật là kỹ trước khi mà mình mua, thì chắc chắn khi mà bạn quyết định thì nó sẽ đúng thôi.
Ừm, ừm, sao bạn? Ừm. Vẫn mua, ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đồng ý. Ừm.

Ừm, mình hiểu nè, thật ra á bạn thì, à, gọi là, vô chừng lắm bạn. À, mình vui mình cũng đi sắm, à, mình vui mình cũng đi mua sắm, ờ, gọi là, kiểu, tự thưởng cho bản thân, rồi mình buồn á bạn, mình cũng đi mua sắm, à, để mà, gọi là gì, giải tỏa stress, để giải tỏa căng thẳng. Rồi bình thường khi mà mình đi ngang, gọi là, những cái shop, những cái cửa hiệu quần áo, khi mà người ta trưng bày, à, gọi là, mặc đồ cho cái con ma-nơ-canh mà người ta treo ở ngoài cửa cái cái cái cửa hiệu đó bạn, thì mình bị nó cuốn hút quá, mình thích quá mình cũng, gọi là, bay vô mình mua luôn, mình hổng có cưỡng lại được, đó. Đấy, rất là nhiều lần mình mua đồ mà mình hông có dùng tới, nó rất là lãng phí luôn á bạn. Ừm.
Ồ! Vô chừng luôn á ha. <chuckles> Vậy nữa. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, ra là vậy. Ừm. Ừm. Cũng phải ha. Kiểu, như là mình rất là dễ bị kích thích những cái hình thức giống như là quảng cáo nè. À, mình nghĩ là nó đẹp, ờ, cho nên là mình cũng mua. Ừm, thế thì, ừm, cái việc mà bạn, à, đặt ra những cái chi tiêu ở trong gia đình bạn đi, mình có đặt ra theo từng cái đề mục hông? Ví dụ như là, à, chi tiêu về nhu yếu phẩm nè, à, chi tiêu, ơ, những cái khoản nào, gọi là, dành riêng cho mua sắm, hoặc là những cái khoản nào mà cần phải tiết kiệm, kiểu, kiểu, vậy đó, bạn có chia rõ ra hông?
Đúng, đó. Ừm. Ừm. Ừm. Hông nha bạn. Ờ, mình có một cái, ờ, một cái khoản, gọi là, ờ, ví dụ như tiền lương tháng đó của mình, mình sẽ trích bao nhiêu phần trăm ra để mà mình để tiền tiết kiệm. Nhưng, nhưng mà đến khi cuối tháng rồi đó bạn, thì cái phần trăm đó đó nó bị hụt rất là nhiều, đó, thì hiện tại nó không có được như là cái mong muốn của mình ở ban đầu, không có được như cái dự định ở ban đầu của mình. Đó. Ừm.
Ồ! Hông luôn á hả? Ừm. Ừm. Ừm. Ồ. Vậy luôn. <laughs> Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Nhưng mà bạn ơi, mình có một cái, a, cái app nào để mà theo dõi cái chi tiêu với lại giới hạn hông, hay là mình chỉ, gọi là, ước chừng vậy thôi?